كنت عايزة أفضفض معاك من موضوع كده مضايقني جدًا، وأنا فعلًا متضايقة بسبب اللي بيحصل معايا ده، أنا على طول يعني باحس إن أنا اللي دايمًا، دايمًا في كل علاقاتي مع كل أصحابي إن أنا اللي بابادر وأنا اللي باقدم ال الكلام وأنا يعني اللي ب باكسر الحواجز و ويعني وباخد وبادّي كده معاهم في الحوار فاهمني، فالموضوع فعلًا خانقني أوي أوي إن أنا اكتشفت إن أنا على طول باعمل كده، إنه أنا اللي دايمًا باخد الfirst step يعني فاهم، أنا اللي باتكلم أنا اللي بابعت أنا اللي باسأل أنا اللي باتفق على الخروجات "يا جماعة تعالوا نخرج"، "آآ يا بنات مش عارفة نيجي نروح فين" مش عارفة <tsk> كل حاجة أنا اللي باعملها فالموضوع بقى غلس أوي أوي يعني فاهم، وأحيانًا حتى باحس إن أنا مش متقدّرة كمان إنه باحس بقى إن هي بقت حاجات عادية بالنسبة لأي حد، وخلاص إحنا مش هنسأل هي كده كده هتسأل هي كده كده هتتكلم يعني فاهمني؟ باحسهم على طول بيتعاملوا معايا بالطريقة دي بعد ما يعني في الأول بيكونوا مستلطفين الموضوع وآه وأنتِ شكرًا إنِك بتسألي ومش عارفة إيه وبتاع، بس لأ بعدين بقي بقت حاجة عادية بالنسبة لهم، طريقة كلامهم حتى ما بقتش يعني ما بقتش زي الأول كده يعني فاهمني؟ الموضوع فعلًا فعلًا غلس.
شو بصراحة هو أنتِ طبيعي إنك تكوني متضايقة، وطبيعي إنك تحسي بالانزعاج يعني كون الشخص دايمًا هو الطرف الأكثر حماسًا آآ ده يضايق وده يعصب الواحد، كونِك أنتِ دايمًا أنتِ اللي بتبادري وأنتِ اللي بت دوَّري عليهم وهُم ما يدوروش عليكِ ده طبيعي إنه يخليكِ تحسي إن أنتِ زعلانة، أو إن أنتِ متضايقة وبصراحة ي ده شعور طبيعي جدًا، وبصراحة الموضوع ده يضايق جدًا، بس قولي لي مثلًا إيه المواقف أو إيه أكتر المواقف اللي حسيتِ بيها بالمشكلة دي؟
طيب بُص أنا من كام يوم كده آآ ك إحنا عندنا إجازة من بعد الامتحانات خدنا شوية إجازة كده يعني أسبوع تقريبًا، يعني بنريح الدكاترة عملوا معانا كده أسبوع يعني ترفيهي كده جدعنة منهم <clears throat> فالمهم
حلو.
آآ قعدوا 3 أيام تقريبًا أنا والشلة بتاعتي، 3 أو 4 أيام ما حدش فيهم بيتكلم لا حِس ولا خبر، بينزلوا Stories عادي كل واحدة فيهم بتخرج وبتروح وبتيجي الدنيا تمام، بس ما حدش سأل يعني و واستغربت! فقلت في إيه، فرُحت بعتّ لهم إزيكم يا بنات عاملين إيه، ومش عارفة إيه وبتاع. ف كويسين وردوا على طول واتكلموا، فهو كان لازم يعني أنا اللي أتكلم الأول؟ كان لازم أنا اللي أسأل؟ كان لازم أنا اللي أدوَّر! طب ما حدش فيكم بيعمل كده مرة! مرة واحدة بس يعني فاهمني؟ لأن أنا على طول باعمل كده فهمت قصدي؟ يعني الفكرة إن أنا على طول باعمل كده أساسًا على طول أنا اللي باسأل أنا اللي بادوَّر أنا اللي باتكلم، فلما الموضوع زاد عن حده بدأ يضايقني. تمام فقُلت لهُم: "ما تيجوا نخرج بقى ومش عارفة إيه و بتاع، ال يعني الأسبوع الإجازة ده قرب يخلص وكده" فقالوا لي: "آه ماشي ويالّا بينا ونتفق ومش عارفة إيه قولي لنا مكان قولي لنا وقت" أقول لكم طَب اشمعنى أنا أقول لكم طَب ما إحنا ممكن نفكر مع بعض، يعني ليه أنا اللي آخد الخطوة الأولى، ليه دايمًا أنا اللي أدوّر عليكم وأنا اللي آخد دايمًا يعني آآ ال ال المواجهة في كل حاجة، ما ممكن نفكر سوا ممكن ك يعني نتعامل كشلّة بجد حوار إن أنا الleader بتاعكم ده لأ إحنا مش في group دفعة إحنا بنات مع بعض وgroup حلو مش وعارفة إيه وبتاع ف إيه
كانوا لمّا ي آه. آه. يعني حتى في الأسبوع اللي أنتِ خدتيه إجازة آآ إن أنتم كلكم عامةً خدتوه إجازة هُم نزلوا وخرجوا مع بعض واتفقوا مع بعض وأنتِ ما أو ما سألوش ولمّا أنتِ دوّرتِ بدأو يقولوا لِك ماشي يالّا بينا ننزل، ويالّا بينا نتفق، بصراحة هو أنتِ حقِك إنك تزعلي وتتضايقي يعني آآ كون إنِك أصلًا تشوفي الstory بتاعتهم، وإن هُم خارجين في مكان طَب طبيعي تسألي نفسِك طَب هُم ما كلمونيش ليه؟ طَب هُم ما بيحبونيش فبصراحة طبيعي طبيعي إنِك تحسي بكده، طَب بس ليه ما حاولتيش مثلًا إنك تكلميهم في الموضوع دوّة أو تقولي لهم إن ده بيضايقِك مثلًا، أو يا جماعة هوأنا ليه دايمًا أنا اللي بابادر، أو ليه دايمًا أنا اللي أضبط الخروجة، طَب ليه دايمًا أنا اللي أرن عليكم ليه ما فيش حد فيكم بيكلمني، أو حد فيكم بيسأل عليّا ليه ما جربتيش تسأليهم مثلًا؟
إمم، بُص أنا بصراحة ما كنتش أصلًا بافكر في الموضوع كده في الأول يعني، ما كنتش منتبهة للنقطة دي، بس بعدين لقيت إن لأ، ده تعاملهم متغيّر خالص. يعني آآ أخدوني for granted يعني، ضمنوا ضمنوا إن أنا دايمًا باسأل، وإن أنا دايمًا موجودة ومهتمة، وأنا اللي بانسق كل حاجة و يعني، فلاقيت الموضوع سخيف. بَعد بَعد شوية كده يعني من علاقاتنا مع بعض وبتاع، فلأ، إيه ده، إيه ده، فجيت اتكلمت مرتين تقريبًا معاهم، إنّه يا بنات، م يعني اتكلموا واسألوا، مالكوا، في إيه، أنتم كويسين، آآ م واحدة بس من بَعد ما اتكلمت معاهم، آآ عدّى كام يوم كده وسألت، بنات إزيكوا، مش عارفة إيه، وسألت سؤال كده عادي وخلاص، وعملت لي mention بالاسم، بتقول لي إزيك وطمنيني عليكِ، وبس خلاص، هي دي كانت المرّة وخلاص، من بعدها ولا أي حد تاني، ولا أي حاجة، يعني حتّى الفيديوهات على الإنستجرام مش بيبعتوا كتير، فاهم، حتّى دي مش بيعملوها.
طَب إمم. وأنا بصراحة. إمم. هو أنا معاكِ بصراحة إن أنتِ تتضايقي، بس هنا بقى ال السؤال ال ال ال ال اللي اللي يثير الواحد. طَب أنا دلوقتي لما ما باكلمكمش، هل همّ ما بينزلوش؟ لأ، أنتِ بتقولي إن همّ نزلوا وخرجوا واتصوروا، ونزّلوا فيديوهات ونزّلوا صور، يعني طَب ما بتكلمونيش ليه؟! فبصراحة آآ أنا بصراحة معاكِ جدًا إن أنتِ لازم تكوني متضايقة منّهم. والغريبة أكتر إن أنتِ لما بيكلموكِ، اللي هو إيه، بيردوا عليكِ لمجرد الرد. طَب هل حد فيهم بيبادر إن هو يكلمِك؟ طَب هل حد فيهم بيبادر مثلًا إن هو، طَب ما تيجي ننزل، طَب ما تيجي نخرج، طَب إيه رأيِك لو نجرّب كذا المرّة دي. يعني تفتكري إيه سبب أصلًا المشكلة، أو هل مثلًا، مثلًا أنتِ لما بتخرجي معاهم بتضايقيهم مثلًا، أو بتبقى مقررة على رأيك، أو بتقولي لأ أنا لازمًا أخرج في المكان الفلاني، أو لأ إحنا لازم نجرّب المحل الفلاني، فمثلًا لو حد مثلًا خالفِك وقال لِك لأ، طَب ما إيه رأيِك مثلًا لو نجرّب كذا، فتقولي لأ أنا هاجرب كذا، وتصممي علي رأيِك، والّا لأ؟
والله لأ خالص عارف الموضوع مش كده خالص، يعني أنا بالعكس، بان باجيب لهم كذا Option، باقول لهم: "شوفوا عندنا،" كذا وكذا وكذا. مثلًا نروح المطعم ده ونروح المطعم ده. "إيه رأيكم مثلًا المكان ده؟ طَب في مَحَل هدوم جديد فاتح، تعالوا نروحه وتعالوا نشوف." مش عارفة إيه. "طَب أنا عايزة أجيب Perfume تعالوا نجيبه سوا ونختار مع بعض حاجة تكون حلوة وتعجبنا كل" يعني فاهم باخُد رأيهم في كل حاجة. بس بعدين هم مش بيتفاعلوا، مش بيدّوا آآ مش بيدّوا رأي ومش بيدّوا مش بي مش بيدّوا اهتمام يعني، اللي هو "اللي أنتِ شايفاه صح، اللي أنتِ شايفاه حلو، أي حاجة المهم إن إحنا مع بعض." فاهم، كلام كده وخلاص يعني فاهمني؟ فدايمًا بيخلّوني دايمًا
إمم. حلو. كويس. إمم. إمم. ال اللي هو هنعمل اللي أنتِ اللي هو هنعمل اللي أنتِ بتقولي عليه وخلاص، من غير ما ن ما نناقشِك، يعني أنتِ ضبّطي وإحنا معاكِ في اللي أنتِ هتقوليه.
بالضبط كده. بيعاملوني على أساس إن أنا الLeader بتاعهم، ب لأ، أنا مش حابّة المعاملة دي ومش حابة الأسلوب ده. يعني في الأول كانوا لُذاذ ولُطاف وعادي
إمم.
و ويعني بياخدوا وبيدّوا في الموضوع والكلام ما فيش حاجة، بس بعدين بقى الموضوع يزيد عن حدُّه.
طَب ومن غيرِك؟ طَب ولو أنتِ مش موجودة، هيعملوا إيه أو بيعملوا إيه؟
فحقيقي مش عارفة، هي كل واحدة بتخرُج لوحدها أو بتخ اللي بتخرُج مع خطبيها، بتخرُج مع أهلها، مع اصحابها التانيين أو كام واحدة منّهم كده بيتجمّعوا مع بعض، يعني فاهم، مش بيتجمعوا كُلّهم كGroup. يعني ك آآ هم 2 أو 3 بس والباقيين لأ، يعني كل واحدة بيبقى ليها حاجة تعملها.
فهمتِك. طَب ليه مثلًا ما فكّرتيش مثلًا تقولي لهم، طَب ما إيه رأيكم يا جماعة إحنا نثبِّت يوم في الأسبوع؟ يعني بَدَل ما أنتِ دايمًا مثلًا بتبادري بإنِّك ت تكلّميهم وده مضايقِك، إن أنا دايمًا أنا الشخص الأكثر حماسًا وأنا شخص دايمًا اللي بابدأ، طَب ليه ما فكّرتيش بقى ك ك ك ك كحَل مثلًا إن أنتِ تثبّتوا معاد مثلًا للخروج مثلًا؟ يا جماعة إحنا مثلًا كل خميس هنخرُج، عم أي حتّة بقى، فأنا مش محتاجة إن أنا أكلّمكم أو مش محتاجة إن أنا أكل أ أدوَّر عليكم خلاص إحنا كل خميس يا جماعة ي خروجتنا مش النهارده؟ أي حد بقى أكيد كده، كده هيبعت طالما مثبّتينها، ليه ما فكّرتوش مثلًا تعملوا ل حاجة زي كده؟ أو حتّى يكسّر ال ال ال يعني مثلًا زي ما بيقولوا وجود الروتين، أحيانًا يحِل المشاكل.
فاهمني؟ إمم. إمم. إمم فعلًا حقيقي آه عندك حق بس أنا فعلًا الفكرة دي ما جتش في دماغي خالص، يعني حتى عارف كان ممكن ما هي ممكن مثلًا أقول لهم كده بقى إنه يا جماعة كل خميس هنخرج مثلًا أو كل جمعة و واح واحدة فيكم وكل أسبو يعني كل خروجة وحد فينا هيختار المكان مثلًا أو ال الactivity بتاعة اليوم أو كده، ممكن دي فكرة تبقى حلوة فعلًا. إمم.
حلو الفكرة دي. حلوة الفكرة دي، هتكسر الملل جدًا، وهتخلّيكِ حتى تحسّي إن في ناس تانية بتقول رأي تاني وفي ناس تانية بتقول قرارات تانية مش زي مش دايمًا أنا اللي باقول المكان وأنا اللي باروحه وأنا اللي باضبطه، ما طبيعي بصراحة أ ي عندِك حق يعني هو بصراحة حاجة تضايق يعني هو طبيعي جدًا إنِّك تضايقي من حاجة زي كده.
آه. أنا فعلًا متضايقة جدًا، يعني أنا يعني يعني اتضايقت خالص لما لقيت إنه لأ أنا دايمًا باتكلّم دايمًا أنا اللي باتّصل، دايمًا أنا اللي بابعت يعني حتى حتى stories الإنستجرام أنا اللي باعمل لهم mentions فاهم، بيكسّلوا ينزِّلوا الstories حتى.
حتى الstory أنتِ اللي بتنزليها وت وتعملي لهم mention و وعشان ينزّلوه هم عندهم، يعني حتى الصور هُم بيكسّلوا ينزلوها، طب ما ممكن يكون المشكلة أصلًا هُم دي طبيعتهم <chuckles>
متخيّل! والله يعني مش عارفة بصراحة، يعني
يعني مثلًا ليه مثلًا ما جرَّبتِيش مثلًا تقولي لهُم: "يا جماعة أنتُم ل" يعني قوليها لهُم بقى صراحةً، ما تلمِّحيش مثلًا من بعيد، أو أو إنَّك مثلًا آآ تحاولي تجيبيها، لأ قولي لهُم: "يا جماعة هو أنا ليه دايمًا اللي أنا باكلمكم؟ هو أنا ليه دايمًا اللي أنا اللي باسأَل؟" ليه ما ليه ما عملتِيش كده؟
إمم. إمم. إمم، بصراحة أنا ما كنتش يعني فكَّرت إن أنا أعمل كده يعني، كنت ش كنت باقول خلِّيهم على راحتهم. آآ، يمكن يعني مثلًا عشان كنّا لسَّه متصاحِبين في الأوَّل، مش عارفة إيه، بس لأ، خلاص يعني خدنا على بعض، و وعرَفنا بعض كويِس جدًا وبقينا قريِبين وبتاع. ف <tsk> فاكتشَفِت إنه لأ، إنه بيتعاملوا ب بي يعني بقوا يتعاملوا إنه إن العلاقة دي آآ كاملة ومضمونة ومش مشكلة، إحنا مش هندوَّر، ومش هنسأَل، هي موجودة كده كده. فهَمت قصدي؟ فيعني أنا في الأوَّل ما فكَّرتِش إن أعمل كده خالص بصراحة، إن أنا أتكلَّم معاهم أو كده.
بينهم وبين بعض بيعملوا كده برضه؟ طَب بينهم وبين بعض طيب، بعيدًا عنك أنتِ خالص، هل بيعملوا كده برضه؟
يعني آه، نفس الأسلوب، ما فيش حاجة شخصية يعني أو أو مش عارفة، يمكن بيخبوا عليّا، يمكن بيعمَّلوا لي عارِف تصرُّفاتهم دي بتخلِّيني أفكر في مِية حاجة، وأفكر في مِية فكرة، بجد يعني الموضوع بقى يضغطني نفسيًا حقيقي.
طَب كويس. اهم. إمم. بُصي، هو بصراحة يعني إيه، طالما أنتِ حاسة بالإحساس دوّة، وطبيعي إنِك تحسي ده، أي حد في مكانِك طبيعي إنه يحس إن هو، ط طب ليه بيعملوا معايا كده؟ طب ما أنا صاحبهم أنا كمان، طب ليه مش مهتمين بيّا؟ طب مش يمكن أنا تعبانة؟ طب مش يمكن أنا عندي مشاكل؟ فكل حاجة أنتِ حاسة بيها طبيعي جدًا إنها تحصل لِك، بس أنتِ دلوقتي بتقولي إن هم كده، كده أصلًا، بينهم وبين بعض، آآ يعني ممكن نقول باردين شوية في العلاقة، ط طب ليه ما جربتوش إن أنتم تحلوا المشكلة دي ما بينكم وبين بعض؟ يا جماعة، إحنا عندنا مشكلة، إحنا ليه ما بنسألش على بعض؟
امم. يعني امم، ممكن فعلًا أقول لهم كده يعني، حقيقي ما كنتش فكرت إن أنا أتكلم بشكل مباشر كده، أو إنه أتكلم بحدة يعني في الموضوع بجد. كنت دايمًا باخد الموضوع ب بخفه كده وبهزار شوية، عشان خاطر ما اضغطهمش، عشان فعلًا برضه ما باحبش أضغط على حد وأضايقهم بس.
فاهماني؟ آه. لأ خلاص، آآ وبخفة ماشي، طالما أنتِ خدتيه بخفة وهزار ماشي، لكن طالما الموضوع بدأ يجيب عليكِ بقى ب بضغط أو بزعل أو بضيق، لأ، يبقى محتاجة تفضفضي فيه، ومحتاجة تخرجي اللي جواكِ، عشان كتر إنك تكتمي المشاعر ال ال اللي تضايقِك جواكِ دي أصلًا حاجة مش كويسة. يعني كتر الكبت أصلًا يولِّد الانفجار، زي ما بيقولوا، فهييجي يوم من الأيام أصلًا، هيبقى موقف بسيط جدًا، فأنتِ هتنفجري بقى فيهم، فالمشكلة بقى ساعتها مش هتتحل. طب وليه؟ طب ما إحنا ما نحل من دلوقتي، طب ما إحنا ما نفضفض معاهم من دلوقتي، ونبدأ نتكلم، ون يا جماعة، كل واحد يخرّج اللي في نفسه. يمكن يكون أنتِ بتعملي حاجة بتزعلهم مثلًا، من غير ما حدش قالها لِك، فلما تقولي لهم إن أنتِ حاسة بكذا، يبدأوا يقولوا لِك مثلًا، لأ بصراحة إحنا بنزعل من كذا، أو ما بنحبش كذا، فتبدأوا تحلوا المشكلة أصلًا.
امم. امم، امم. امم، فكرة حلوة فعلًا، أنا هابقى أعمل كده حقيقي، وأتكلم معاهم بشكل مباشر، عشان نحل الموضوع ده، وعلاقتنا ترجع تاني كويسة زي الأول. بس أنا حقيقي يعني، ارتحت جدًا لما اتكلمت معاك وفضفت لك عن الموضوع ده، لأنه كان فعلًا تقيل أوي على قلبي، وخلاص يعني أفكاري بدأت تتدمر بسبب إن بافكر فيه. متشكرة جدًا ليك إنك سمعتني.
أنا مبسوط جدًا إن أنتِ خرجتِ كل اللي جواكِ، وإنِك دلوقتي أهدا وأفضل بكتير جدًا. أنا مبسوط جدًا إن أنا قدرت أساعدِك.